Iya sih ya, ada pasti Kak kalau misalnya kenangan sih, eee, khususnya lagu itu kayak baru aja gagal gitu kayak baru ngerasain gagal nih Kak, kayak dalam misalnya, eee, aku pernah gitu ya Kak kayak bener-bener di fase lagi jatuh banget lagi down banget. Terus kayak lagu itu bener-bener, eee, nyentuh bangetlah yang, eee, apa ya, will be oh, all will be alright, gitulah. Jadi kayak semacam si lagu itu, "Nggak papa gitu kalau misalnya kamu sedih tapi kamu nggak sendirian." Terus kayak, eee, "Aku akan memeluk kamu," gitu. Jadi kayak koneksi antara manusia dengan ciptaannya gitu Kak. Mhm, lirik-lirik lagunya, mhm, maknanya. Jadi kayak, "Mereka memang tidak mengerti, tapi aku akan mengerti," gitu. Dalam banget itu.
Mmm. Mmm. Mhm. Mmm. Oh. Mhm. Oh. Keren iya iya. Oh. Oh ya ampun Kakak s i apa, eee, hapal banget dia liriknya tuh sampai, <tsk> eee, makna tiap liriknya tuh Kakak kayak, eee, tau banget jadi kayak dalem banget ya ampun, eee.
<chuckles> <laughs> Mhm. Mhm, iya pasti Kak, karena kan emang kalo misalnya lagi down banget tuh kayak kita butuh semacam energi jud eee, energi juga gitu ya Kak. Mhm, apalagi energi positif, jadi kalo misalnya energinya negatif terus sih ya yang ada kita makin sedih gitu ya Kak. Ya, sebenernya emang gak apa-apa gitu tapi kan takutnya kayak berlarut-larut gitu ya Kak. Mhm, jadi sedih berkepanjangan kan gak enak juga kan buat diri kita gitu, apalagi kan ngaruh, eee, ke kesehatan juga ya Kak. Hmm. Mhm mhm mhm, bener banget. <chuckles> Kalau Kakak sendiri gimana nih Kak? Mhm.
Ah, bener bener bener. Setuju setuju banget sih. Kayak kit Bener. Ah, bener bener bener bener. Mhm, <tsk> bener bener. Ah, benar kesehatan mental, kesehatan badan juga gak bagus. <laughs> Setuju. Heeh, kalau aku, eee, juga sama sih, aku juga kadang suka dengar lagu yang kayak lirik-liriknya motivasi gitu. kayak lagu K-pop tuh si Gaho yang "Start Over," terus, eee, lagunya Taeyeon yang "Dream," pokoknya <tsk> tentang mencapai mimpi gitu kan, tuh kan jadi kayak
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, pencapaian. Mmm, mhm.
eee, apa sih namanya, perjuangan untuk menggapai mimpi gitu kan, jadinya makin kayak semangat gitu soalnya kayak, "Oh ini, eee, kisah aku banget," kayak gitu kan ya. <laughs>
Mmm. Perjuangan. Mmm, mhm. Iya benar, mmm. Mhm. Iya bener banget. Mhm. Iya. <chuckles> Bener banget emang. Nggak mudah gitu ya Kak kayak buat menggapai sesuatu itu, apalagi cita-cita gitu ya. Mhm.
Iya bener kan, gapai mimpi sulit, tapi lagu Indonesia juga sekarang bagus-bagus ya kayak lagunya Si Gea, Bernadya tuh sama yang lagu OST-nya Jumbo itu aku suka juga sih, keren ya, jadi apa ya, kayak terngiang-ngiang terus gitu lagunya.
Mhm. Iya bagus. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, bener banget sih Kak.